Ya şöyle, ııı, annem babamla ilişkim çok samimiydi. Yani, arkadaş, dost gibi bu arada annem, babamı kaybettiğim için, hani, böyleydi dedim. Teşekkür ederim o yüzden, hani, onlarla yaşantım çok farklıydı ama, ııı, tabii ki de o, ııı, onların bana kazandırdığı, ııı, yük vardı. Bu yük belki bir dezavantaja da yönelmiş olabilir ama dediğim gibi sonuçta hani mesela hareket etmeleri ya da düşünmeleri eski d düşünmeleri, eee, her zaman anlayış gösterebiliyordum yani. A evet, böyle düşünebilirler, hani, rahatsız olabilirler bu konuda, eee, ya da benim iyiliğim için böyle düşünmüş olabilire hep bir arkada aslında konuşan bir ses vardı diyebilirim. <clears throat> Y evet, evet, evet.
He he. Hımm. Allah rahmet eylesin. Hı hı. Aslında, yız ani biraz huy gibi de gözüküyor buradan. Yani, senin sen böyle doğmuşsun ve böyle bir huy geliştirmişsin. Evet, anne baba da destek olmuş. Sen bunu alıp şu anda çocuklarına da uyguluyorsun. Peki mesela, aaa, atıyorum, eee, çocuklar senin çok da hoşlanmadığın bir şey yaptılar ve sen o anda parladın içten içe birden ama durdun dedin ki bunlar çocuk. Tam o anda ne yapıyorsun, neler hissediyorsun çok merak ediyorum. Nasıl yaklaşıyorsun çocuklara?
Evet, ya biraz mizacım. Aynen öyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. He he. Evet. Yani, şöyle söyleyeyim, eee, benim için en önemli kriterlerden biri terbiye, yani saygısızlık. Eğer yaptığı hareket saygısızlık değilse ya bir çocuk hareketiyse, yani kendisini, ııı, ilgilendiriyorsa başkasına zarar vermiyorsa dediğin gibi nefes alıyorum. Evet, bu çocuk yani sonuçta bunu anlamayabilir, yemeyebilir. Bunu isteyebilir mesela oyuncak isteyebilir ağlayabilir, çok normal. Y tabii ki de yani ama o bir bir bekliyorum bir 5-10 saniye belki o 5 dakika, eee, onu anlatıyorum sakince anlatıyorum, eee, bir daha anlatıyorum, bir daha anlatıyorum yılmıyorum ama eğer...
Hımm. Çocuk çünkü, evet. Hı hı. Aslında empatinin yanında sende yüksek bir sabır eşiği de var, ben onu görüyorum. He he.
Tabii tabii var. Ya m evet, var yani öy eee, mi dediğim gibi normalimde de, böyle, çok sinirlenen, bir anda tepki veren de eğer sinirlenmişsem o anda evet gerçekten o onu hak etmiştir boyutuna ge gelmişimdir. Çocuğumda da böyleyim yani beni zorlamışsa, evet, yani bunu, hayırsa hayır bilir o da biliyor. Onlar da artık farkında hayırsa hayır ama dediğin gibi öbür türlü sonuçta, eee, daha çok küçükler yani, hani, biz bile, ben bile bazı şeyleri diretebiliyorum. O da diretebiliyor ama bunu anlattığım zaman konuştuğum zaman, ııı, beni anlıyor.
Hı hı. <chuckles> Yaptıysam haklıyımdır. <chuckles> Hı hı. Tabii. Hı hı.

Peki, eee, en son raddede hiç konuşulamayacak bir insansa karşındaki en son o zaman ne yapıyorsun? Artık empati de çare etmiyor, sabır da bir yere kadar, tükendi her şey sende. Çekip gidiyor musun? Bağırıp çağırıyor musun? Çünkü hiç bağırıp çağırmayan bir insan gibi geliyor kulağa ve çok sakin, çok dingin. Merak ediyorum ne yaptığını.
Hı hı. Evet, ııı, teşekkür ederim. <chuckles> Bağırıp, çağırmayı yani, hiç sevmem yani, d dediğinde çok haklısın. Çünkü konuşmak yani. Ben en son raddede ilişkimi bitiririm. Tabii, konuşma; benim için hep konuşmak. Eee, eğer ama konuşamıyorsam ya da bana çok zarar verdiğini düşünüyorsam, ilişkimi bitiririm; bitirmişimdir de yani üzülmem de. Bitmişse bitmiştir. Yani, geriye ba Hayır, bakmam. Yok eşyamda da öyle mesela; eşyamı kullanırım diyelim atmak mı istiyorum, çok rahatlatır beni, atarım. Oh derim, senin hükmün bitti, kullandım teşekkür ederim. Milad aynen öyle. Miadın doldu, paranı da hak ettin, bay bay. Hiç tutmam hayatımda. Yani, eee, insanda da öyle; ona emek veririm, kulla yani sonuna kadar k ııı, birlikte vakit geçiriyorsak. Ama eğer dolmuşsa limit, ııı, onun için ı artık savaşmam. Çünkü zaten savaşmışımdır
Hı hı. Hı hı. Çözüm hep konuşmak değil mi senin için? Hı hı. A, arkaya dönüp bakıp bir üzülmek. Hı hı. Senin miadın doldu, güle güle. <chuckles> Hı hı. Tabii, o da, o noktaya kadar savaşmışsındır ama, artık bir şeylerin kopması gerekiyorsa da kopma, ama
Tabii, kesinlikle, koparırım.
Hı hı. Ama geriye dönüp bakmaman, gerçekten çok güzel. Çünkü, eee, normalde insanlar ayrılıklardan sonra o ay, o ilişkiye daha bir, eee, üzüntüyle baktıkları için, bu da büyük bir olgunluk gerektiriyor aslında, empatinin yanında.
Tabii. Kesinlikle. Ama ben diyorum ya o zamana kadar zaten yıpratmışımdır, kendimi. Artık yıpratma şeyim bitmiştir ve eee kesinlikle, kesinlikle ve artık, ııı, düşünmem yani biter.
Hıı. Olan oldu zaten diyorsun. <chuckles> A, anladım. Çok, çok teşekkür ediyorum bugünkü sohbet için. Gerçekten eee, çok güzel, çok pozitif öneriler oldu ve çok keyifli bir sohbetti.
B ben de teşekkür ederim. Ben Ben de çok keyif aldım. Seninle konuşmak, çok güzeldi. Görüşmek üzere teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.